Ehm, e eravamo alle medie, perché, ehm, questo evento è capitato alle medie, e c'era un mio amico ed e in classe che aveva, ehm, comprato una di quelle bustine all'epoca che c'erano e l'aveva portata in classe. Lui scorreva perché voleva appunto, trovare la mega carta rara e scorre, scorre, scorre e non trova niente insomma, bustina andata male. Però io guardo e dico: "Vabbè dai, fammi vedere che carte hai giusto per." Vedo che c'è un Charmander strano, un Charmander vado a guardare perché c'era qualcosa che non mi tornava, aveva un design particolare, i vado da a guardare bene e scopro che è una carta rara segreta fuori serie, molto rara, perché però, e non è non per forza vuol dire che deve essere un Pokémon forte per essere rara, era appunto un Charmander particolare.
Okay. Ei Mh. Okay. Wow. No, no, è chiaro, non è legato alla forza della carta in sé, la rarità.
Esatto. Esatto. E quindi allora io cosa faccio, a al mio amico che non se n'è accorto, perché non si accorgeva di queste cose, gli ho detto: "Oh guarda, so che questo è un Charmander non vale niente, però effettivamente a me mi servirebbe perché devo avere il copione per fare il blah-blah-blah, ti va bene se ti do questa carta qui? Scegli tu." "Ah, sì va bene." E quindi per una carta che ho sì, esa
Eh. <exhales> Okay. Okay, un po' di furbizia adolescenziale, non ti segnalerò alla polizia dei Pokémon di internet per questo. <chuckles> Senti, invece la più grande delusione, non so, un una boxe costosa per tirar fuori solo doppioni o qualcosa che ti ha deluso tantissimo?
No, no, ho bene, grazie. Ah, questo non è successo a me, ma è successo col box della mia ragazza a cui ho ovviamente ho assistito al all' unpackaging a apertura all' unboxing. A praticamente era un set un box di una serie che praticamente era andato a ruba per circa 1 anno e mezzo. Fatti noi abbiamo dovuto aspettare 1 anno e mezzo per prendere questo box, perché o era introvabile oppure raggiungeva prezzi folli del tipo il suo valore base doveva essere 60 o 70 €, mentre fino a poco fa lo trovavi a tipo a 200, okay, quindi è qualcosa di insensato per come era levitato il prezzo. Esatto. E quindi abbiamo aspettato 1 anno e mezzo per per vedere se i prezzi un attimo si calmassero e l'abbiamo trovato a 80 € diciamo. Vabbè eh, meno di così non potrà scendere quindi. Esatto. Allora va bene lei è tutta contenta: "Ah, che bello finalmente 'sto box che aspettavo 1 anno." Uhm, portiamo a casa, apriamo e non troviamo niente di che. Niente, finito.
Okay. All'apertura, chiaro. Triplo. Promesso. Certo.